ま、バブル世代の人たちは、あの、次の月に入ってきましたからね。あの、使っても、ちゃんと。
<chuckles> うん。 ああ。なんと、うらやましいことなんでしょう。<chuckles> うん。ああ。確かに。うん。
うん。 うん。あとボーナスとかもあの出ましたから、必ずおお金が返ってくるっていう保証もあったし、おそらく会社も潰れないっていう保証があったので
うーん。 ああ。
うん、それが身についてるんです、身に染みちゃってるんですかね。
ああ、なるほど。なんか、母親は結構酒豪で、お酒飲み放題の、煙草スパスパ吸い放題なんですよ。
うん。 はい。 おお、はい。 はい。 ああ、じゃ結構ちょっとそっちにもお金かかりますね。
うん。 うん、で、もうパチンコ大好きなんですよ。
うん。 あ、そうなんですね。じゃ、結構ほんと、使う派ですね。
なんでそんうん。 もうあったらもう結構無くなるまで使っちゃうんじゃないのかなっていう心配のあるバブル世代で。<chuckles> うん、また父親はうん、ちょっと父親がまた違っていて。
あ。 そうなんですね。うん。じゃ、ご自身は はい。ええええ、はい。
父親は、あの、なんだろう、車と、ま、ほんとにあの、使う方に使う方なんですけど
ああ。 はい。
あの、お酒とかたばこには使わずに
ええ。
なんかこう、身なりに気にするのか、ブランド品とうん、あと車。
ああ、ブランド品、はい、うん。 車。ああ、車もね。ああ、もう車もね、際限ないですからね。
車って感じ、絶対ベンツみたいな。 うん。 そうなんですよ。何のための見栄なんだみたいな感じなんですけど。うん。
うん、ん。じゃあご自身はそれを見て、どう思われたんであの、ま、それで、ま、自分のお給料もたぶんバブル世代とは違うと思うので。いやっぱり貯めなきゃって思いますか？
うん。 うんうん。 うんうん。 そうですね。うん。

そうだですね。<chuckles> ちょっと、え、ちょっと、あの、うま、センシティブなお話ですよね。でも元々、その、住宅購入っていうのは、そゆ全体的な話として、お友達とかに対しても、あの、ちょっとセンシティブな話だから、なかなか難しいですよね。うーん。
<chuckles> もう、なんか、闇が深すぎて、うーん。 あ。 そうなんですよ。うーん、うんうん。 うんうん。 ああ。そうなんですよ。なんか、意外と、センシティブね、しん神経に来る内容だとは思わなかったので、あの、ちょいちょい、こう、友達の話で、こう、入れてたら、もう明らかに、も、家の空気が悪くなってしまうので、あ、この話、しなかったらよかったっておも思うことしかなかったので、これはもう自分が買ったなんて言うと
ええ。 ええ。 うーん。 うーん。 うーん。
どんな、こう、雰囲気になってしまうんだろうと思って。うん、内緒にしてます。いつ言えるのか分からないんですけど。<chuckles>
うーん。 あ、そうなんで あ、そうなんですね。じゃあ、それはちょっと追々ゆっくりと。
うーん。
うん。ま、でも、ほんとに、あの、今お話を聞いてると、その、ちょバブル世代とミレニアムと、その、ゆとり世代っていうことで、ほんとにいろいろ年代によってカラーが、その、ん、景気っていうんですかね、日本の景気、ほんとによく反映されてるなあと感じました。なんか。
うーん。 ああ、そうですね。 はい。うんうん。 うん。 はあ。うんうん。 うーん。 いや、感じます、ほんとに。
うん。
なんだろう、なんか、あえあの、親世代だとほんとに、見栄に結構全振りしてる感じなので。